Ừ, thành ra cái đó là nên đăng, còn cái mà cho điểm đó thì mình thấy là không đôi lúc nó nó nó nó không đúng, tại vì cũng có người ấy là lên cho điểm trước. Ừ, đúng vậy, thì có người cũng lên xạo, để mà lên ừ, thì đó, thì bởi vậy mình phải coi, cái gì mình cũng hổng có tin hết một một trăm phần trăm, phải hông? Mình cũng đôi lúc mình cũng phải trải qua mình mới tự mình bị rồi mình xác định được là có cái này cái chỗ cái chỗ này có tốt hay không, chứ ừ. Ừm, thành ra ừ.
Ừm. Đúng. Đúng rồi nè. Quan điểm cá nhân, đúng không? Ừm, cái khẩu vị mỗi người mỗi khác. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. À. Đúng rồi, thì bản thân mọi người phải xác định ờ, xác minh được ấy. Ừm, với cả ừm, xác minh
Đúng vậy, đúng vậy, đôi lúc mình nghe của từ người khác rồi mình không tin được, ờ, thành ra mình phải đi xác minh, ừ, thành ra
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, bản thân bản thân mình cũng phải xác minh, nên là qua hôm nay mình thật sự rất là mình cảm ơn bạn về đã chia sẻ cho mình những cái, ơ, gọi như là, cái, tips và những cái cách mà mình có thể xác, ừm, xác định được một cửa hàng nào đấy, ờ, trước khi mà mình đến ăn để đảm bảo cho sức khỏe, ờ, s của mình. Thực sự là mình cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái thông tin hữu ích đấy nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Đúng vậy. Đúng vậy, mình thấy cái đề tài này rất là quan trọng và cám ơn bạn hôm nay, chúc bạn một ngày vui vẻ.
Ừm. OK, chúc bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.
Rồi, cảm ơn bạn, bye bye.

Đúng, đúng vậy. Thành ra chính phủ và cơ quan á, ờ, ờ, chức năng á, cần kiểm kiểm tra và, ờ, kham ờm, <tsk> giám sát thật là, ờ, thật là chặt chẽ để mà để mà cấm cái cái cái cái mấy cái công ty ờ, mấy cái nhà hàng này họ làm như vậy. Thành ra mình thấy là là mọi người đều mà phải, a, à, làm cái cái cái, ờm, cái việc chung với nhau, ờ, để mà để mà đập phá những cái nhà hàng như vậy mà không có thiếu đạo đức.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm hưm. Ừm. Ừm, ừm. Thì, ờ, gọi là, làm sụp đi làm sụp đi hình ảnh là để cho mà, kiểu, tẩy chay đúng rồi này, để những cái nhà hàng đấy không còn kiểu, phải một là thay đổi, thật sự thay đổi về cách, ơ, vận hành cửa hàng, về nguyên liệu, về đ đấy, như mình đấy, như mình nói ấy. Thứ hai là nếu mà họ không thay đổi thật sự là nên ơ, mình sẽ tuyên truyền để mọi người <tsk> cho cửa hàng ấy dẹp đi luôn.
Ờ, tẩy chay á, <chuckles> tẩy chay mấy cái nhà hàng như vậy. Ừ, ừ. Đúng vậy, đúng vậy. Ừ. Ừ, ừ. Ừm, ừm. Ừm, mình phải ừ, mình phải tẩy chay. Đúng vậy, đúng vậy. Tại vì nó không có họ không có lương tâm thì mình phải, ơ, lên tiếng để mà mình giúp cho mình và cộng đồng của mình nữa.
Đúng rồi.

Hello, hello chào bạn.
Xin chào bạn, hôm nay bạn khỏe không?
Ừm. Ôi, mình khỏe ạ. Ờ, sáng nay thì mình vừa đi ăn phở ở một cửa hàng lúc nào mình cũng tin tưởng tại vì thật sự là thứ nhất là người quen của nhà mình và mình biết người ta nhập hàng ở đâu ấy, nên là và nó á rất ngon nữa.
Ừm. Ngon nhỉ? Ờ. Ờ. Ừm, trời ơi đã vậy, làm mình thèm bạn. Ờ, thì hôm nay mình, ờ, mới đi chơi về, mới đi, ơ, tới nhà ba mẹ chơi về, ờ, dẫn con đi, ừ, thì cũng vui vẻ và cũng, ơ, ăn uống, ơ, thứ này thứ kia. Ờ.
Ừm. Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? <laughs> À, thế hả? Ừm. Ừm, nghe cũng hay đấy chứ!
Rồi. Ừ, ừ, rồi mình, à, mình cũng nghe có nhiều bạn, à, hỏi mình á là về cái vấn đề mà một số quán mà quán ăn mà lừa dối khách hàng về nguyên liệu á bạn, vậy bạn nghĩ sao về chuyện đó?
Ừm hứm. Ờ, ờ, ờ, ờ.